Well, oo. Pino-post ko siya, pero My Day lang. Alam mo yung sa may Facebook, My Day lang. Ah, sa karanasan ko yung dati dun sa ano, My Day lang. Pero pino-post ko din siya talaga, ah, sa Facebook kapag alam kong hindi naman dangerous yung napuntahan kong lugar, ganyan. So accessible naman. Pino-post ko siya para ano, makita din nila yung ganda naman ng napuntahan ko, na baka may naghahanap ng gustong maganda ng tanawin, mag-refresh, ganyan. Oo. So, pino-post ko siya. Mhm.
Hmm okey. Mm. Mm. Mm. Eh, yung family mo naman ba, supportive naman ba sila sa ganyan? Hindi ka naman pinapagalitan na, "Hala tumigil ka nga diyan ang delikado delikado." Di ka naman ginaganon ng pamilya mo?
Well, actually, kasama ko sila sa pagta-travel. Oo. Kasama ko sila sa pagpunta sa mga lalo na yung kapatid ko. Siya yung kasama ko sa pamamasyal, ganyan. Ano kasi, parang package kasi kami kapag ano, namamasyal. Oo. Pero hindi yung ano, ah, hindi yung point na nagha-hiking ganyan. So lagi-lagi package kami kapag namamasyal kasama yung pam family, ganyan. So, may may sasakyan, ganyan. So, tara kapag ganito! Oh, go. Ay, hindi ko pa actually nata-try mag-solo travel, actually. So, lagi lagi lagi kapag, ah, may pupuntahan, ah, ano na yan, automatic na yan, kasamang mga pinsan, tito, mga pamangkin. Parang ano kasi eh, ah, hindi ko ale mm. Parang naging ritual na din sa amin na parang every year, may travel kaming pupuntahan, ganyan. Or ngayon kasi yung pinsan ko nasa ibang lugar na siya, sa mabundok na area din naman. So, parang dun na dun na din kami pumupunta. So, hindi nalang once a year, ganyan. Actually, last few months nakailang balik na ako dun sa kanila sa mabundok na lugar. <sniffs> Na-enjoy ko naman siya. So, gustong-gusto ko, mm. Naka-two nakadalawang beses na ata ako <sniffs> nakabalik do'n, yan.
Ay! Wow! Okey. Mm. Mm. Mm. Sabagay, maganda nga. Hmm. Mm. Outing na in general 'no, ganun. Ayan. Mm. Mm. Ayan. Mhm.

Well, kasi 'pag pumupunta kasi m kami sa mga bundok-bundok ganyan, hindi naman siya, ah, talaga, camping. So, parang ano lang siya may, ah, may relative kami do'n so pumupunta kami ganyan. Pero may part dati dito sa malapit lang sa'min na nakapag-hike na din naman ako. So, ang ginawa namin ano maaga talaga kaming gumising, mga 5:00 AM, ganyan. <gasps> Ah, yung siyempre kailangan ng, ah, shoes, ah, ng aba tubig ganyan, yun yung mga prini-prepare. Tapos siyempre dapat ikaw din 'yong katawan mo din ano, <sniffs> ah, dapat ah, kondisyon din sa pag-akyat. Oo. Siyempre mhm. Kailangan talaga na siyempre 'pag nagha-hike ka, kailangan mo din talaga ng proper sleep, ng pahinga para at least, ah, 'pag ah, bangon mo sa umaga bago ka mag-hiking ganyan, so, nakakondisyon ka para at least <gasps> hindi ka basta-basta, ah, tawag dito, mapapagod ganyan. Hindi ka basta-basta magfe-faint dahil sa nga ah, pa habang tumataas na tumataas kasi, di ba, yung altitude ganyan. So parang numinipis talaga yung oxygen. Mhm.
Mhm. Mhm. Nakapag-warm up ka, kondisyon ka. Mamaya mag-cramp ka do'n eh, delikado naman. <laughs> Mhm. Mhm. Oo. Pa'no ba nagwo-work do'n? Pwede mo ba akong i-walk through kung papaano nagwo-work yung hiking? Ano ba siya, halimbawa triangle yung bundok 'no sorry kung medyo pambata yung ano ko yung, ah, imagination ko. Di ba, tri imagine may triangle 'no, tapos may straight line sa base ng triangle. Ano yun, nagda-drive kayo papunta do'n, mag magsasak meron kayong ah ah, sasakyan papunta do'n sa base nung bundok, tapos magha-hike kayo, tapos bababa kayo, gano'n ba yung nangyayari do'n?
Mhm. Sige. <laughs> Mhm. Mhm.